Non c'est vrai que le le contexte est, c'est vrai qu'est est est un élément plutôt central. Heu, c'est vrai que tu as parlé des gens autour, voilà. Il y a p il peut y avoir cet ego de de se dire: «Voilà, heu, les gens vont penser que je suis faible, heu, voilà, que que je me laisse un peu marcher dessus donc, forcément, faut avoir un peu les épaules pour, heu, rétorquer». Et et justement, heu, est-ce qu'il y a une, heu, stratégie, heu, selon toi, qui peut aider à reprendre le contrôle, heu, lorsqu'on est un peu, voilà, on sent qu'on est un peu dominé dans la conversation? Est-ce que tu as une stratégie et peut-être une phrase un peu qui va faire en sorte que la personne va s'arrêter de parler? Parce que là c'est vrai qu'on peut tu peux tu peux tomber sur des personnes qui, heu, ont, heu, voilà et ont tendance à à à à parler, parler, parler et ne pas trop écouter la personne. Est-ce que tu as une petite phrase comme ça qui va faire en sorte que, ah, là, il va s'arrêter et tu vas peut-être, heu, pouvoir enchaîner?
Mmh. Voilà. Mmh mh. Ouais. C'est vrai. Ouais. En fait, c'est les gens aiment beaucoup qu'on acquiesce ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'ils peuvent dire, heu, dire 20 choses. Si je rebondis parce que sur 20 choses, il peut il peut dire beaucoup de bêtises et il peut dire des choses vraies. Donc, en fait, moi, je vais prendre juste la phrase, heu, où je trouve il avait raison. Mais ça veut peut-être que sur une phrase et heu et les 19 autres, elles étaient erronées. Je vais reprendre la phrase où il a raison: «J'avoue, c'est vrai, quand tu dis que, heu, ça c'est tu as entièrement raison et il y a pas de problème». Après, là je vais dire: «Mais, bah, par contre, tu vois». Donc s là, heu, OK, donc je te je te je te je te calme un petit peu, tu vois, je te calme un petit peu, j'acquiesce. Et les gens, ils aiment beaucoup qu'on acquiesce qu'ils, heu, i heu, ils ont l'impression de pas parler pour rien, ils ont une validation. Et c'est vrai qu'en général, c'est humain, hein, c'est valorisant d'entendre qu'on a raison sur un point, même si c'est qu'un point. Après, là, donc du coup, en fait, je, hem je rentre, heu, comment dire? De manière assez amicale, assez bienveillante dans la conversation et c'est là où, en fait, je vais dire le plus important parce que lui, il va s'a il va s'attacher au fait qu'il avait raison sur un point. Mais moi, c'est p j'ai dit ça pour que je puisse développer mon point qui va te prouver que voilà, que tu as tort, en fait. Ce c'est un peu ma stratégie plutôt que de dire: «Ah non non par contre, je suis pas du tout d'accord». Là, il va s il va se braquer, il va y peut-être s'arrêter d'écouter et cetera. Alors de commencer par, heu, une phrase où il a eu raison, je pense que ça, heu, ça adoucit un petit peu la la conversation.
Ouais, ouais. Ah oui. Ah! <laughs> Ah oui! <laughs> Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ah oui, je comprends, ouais. <chuckles> Oui, oui.